Quando parliamo di sonno uhm, che tipo di impatto può avere sulla crescita personale? Può dare più concentrazione, gestione delle emozioni, creatività? Secondo il tuo punto di vista che tipo di impatto per l'appunto può avere, avere un sonno regolare, un sonno curato, ecco?
Allora, devo dire la verità io non ho un ottimo rapporto con il mio sonno, purtroppo, perché io sono un un gufo notturno, non sono sicuramente una persona mattiniera. Ma è sempre stato così da quando sono piccola: ehm, facevo molta fatica a svegliarmi presto, anche andare a scuola anche se poi costretta da mia madre dormivo presto, quindi le sì le mie ore di sonno me le facevo, ma comunque avevo tantissima difficoltà, perché proprio è come se il mio cervello e il mio corpo non si attivassero veramente fino a tipo ora di pranzo. Ehm, non lo so da cosa è dovuta questa cosa, probabilmente ci sarà una spiegazione scientifica o dovuta alle mie abitudini generali, ma <smacks lips> io non l'ho ancora capita.
Ah. Ehm, beh, posso immaginare. Okay.
E quindi, uhm, io tendo, uhm ho sempre avuto questa tendenza di, uhm, andare a dormire molto tardi, perché magari appunto come dicevo mi attivavo più la sera, quindi anche quando o studiavo a scuola, uhm, oppure qualunque cosa devo fare nella giornata, uhm, anche la creatività mi veniva più di sera, ehm e questo poi mi portava quindi, appunto, andare a dormire tardi e a svegliarmi tardi di conseguenza, no, che poi sarebbe cambiato qualcosa come ti ho detto, però, uhm, s'innesca un un circolo vizioso. E e purtroppo, uhm, non dico che questo abbia un impatto fortissimo sulla mia crescita personale, però un po' così perché purtroppo siamo in una società che si muove di giorno, <chuckles> si muove dalla mattina prestissimo quindi proprio l'opposto mio, e quindi magari, uhm, tanti tipi di routine molto funzionali me le perdo: mi perdo l'andare a fare la corsetta la mattina che potrebbe anche aiutare, uhm, all'organismo, uhm, mi perdo magari il farmi la colazione giusta perché molto spesso, ovviamente svegliandomi tardi, la salto, faccio direttamente uno spuntino altrimenti non avrebbe senso.
Okay. Beh, sì. Certo. È comprensibile.
E quindi s s dimmi?
No, no, dico è comprensibile, somma saltare il pasto perché comunque si va a perdere, diciamo, una sfera che è quella della mattina comunque, di quelli che si tendono un po' a glorificare quelli che sono i benefici della mattina, no?
Sì, appunto. E e quindi è è inutile poi condensare tanti pasti in un piccolo spazio lasso di tempo; uhm, ma sicuramente non è che mi fa proprio bene questa cosa, ehm, perché penso che in generale, ehm, siamo fatti per seguire una certa una certa routine. Ehm, io ti dico la verità, poi questa cosa è peggiorata anche quando lavoravo, lavoravo in un fast food che era aperto H24 e molto spesso facevo le notti e io pe per riprendermi poi da quelle notti veramente ci mettevo tanto e, a lungo andare, questo ciclo del sonno, ehm, invertito rispetto a quello che che è la società, ehm, mi diciamo destabilizzava molto anche proprio come forze, uhm, come, uhm, sentirmi energica, come aver voglia di fare. Uhm, quindi sì, diciamo che ha, ehm, avuto un impatto negativo anche solo su sull'umore, purtroppo.
Certo, comunque l'umore fa parte un po' della crescita personale anche perché quando siamo di malumore, diciamo, perdiamo un po' quello che è il 360 gradi che è la concentrazione in questo caso, o comunque la gestione anche delle energie, come nel tuo caso dove magari avevi questo, ehm questo massimale di performance nelle orari diciamo nelle negli orari un po' più serali, ecco. Ehm
Sì. Sì, ma anche perché, uhm, se, uhm, non sei pienamente attivo e e e in più hai anche un umore che non è proprio dei migliori, non avrai voglia di investire sul tuo benessere, sulla tua crescita. Cioè se io mi sveglio tardi e che sto già nervosa perché mi son svegliata tardi, perché vedo tutti gli altri che hanno già fatto metà delle cose che devono fare nella loro giornata, non mi verrà voglia di mettermi lì, magari di, ehm, invece che prendere il telefono di leggermi il libro, o di farmi la skincare, o di andare in palestra; cioè è tutto un circolo vizioso, quindi sì ha un impatto negativo anche sulla crescita personale o che sia anche lo studio. Uhm, è tutto un po' un cane che si mangia la coda.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, perché comunque nella crescita personale ci sono anche i rapporti tra persone e quindi diciamo avere un sonno non regolare o comunque che non segue quella che è, abbiamo detto prima, un po' la routine, uhm, la diciamo la routine che tendenzialmente seguono un po' tutti quanti, ti porta a essere un po' alienato. Quindi possiamo dire che, ehm, il sonno un sonno non regolare o comunque problemi di sonno, possa essere l'insonnia o comunque avere un ciclo sballato, effettivamente porto un'alienazione che poi porta a una decrescita personale.
Sì. Assolutamente. Uhm, sarebbe sicuramente diverso se tutti avessero lo stesso ritmo perché non ci sarebbe il fattore psicologico e in più penso che comunque, per quanto si possa essere o persone mattiniere o persone serali, comunque il nostro organismo non è fatto per <giggles> vivere di sera solo di sera, quindi è ovvio che in qualche modo incide comunque concretamente i in maniera peggiore. E poi mi rendo conto che io raramente, anche una volta che <chuckles> adesso ultimamente ho, uhm, ristabilito il mio ciclo del sonno diciamo, pochino più giusto, anche perché mi sono licenziata, uhm, comunque non rie raramente riesco ad avere quei sonni che dici: "Wah! Ho fatto una dormita che, mi s mi sono se mhmm, svegliata riposata", no; è raro è raro che mi succede forse perché ho anche una <giggles> attività cerebrale molto forte quindi sogno sempre, uhm, sono sempre comunque abbastanza attiva quindi forse ne faccio un'ipotesi non non mi riposo nemmeno tanto bene.
Certo, certo. Mh-mh. Ah! Piace. Certo. Anche figlia del fatto, che comunque, si è parlato di avere un peak di performance diciamo un massimale performance durante l'orario serale e quindi magari effettivamente fisicamente il no diamo il nostro meglio, mhmm, diciamo verso quell'orari. Però avresti un esempio concreto in cui magari è capitato anche di recente dopo il tuo licenziamento, dove il fatto, uhm, di aver ristabilito un attimo gli orari, ehm, ti abbia in qualche modo, uhm, dato una percezione diversa di quello che era effettivamente poi il seguire la routine. Cioè ha avuto un impatto i anche licenziamento quindi la possibilità poi di ripristinare un po' il sonno semplificando gli orari notturni nel lavoro?
Sicuramente, però è stata una transizione, uhm, difficile perché oramai ero così tanto abituata che poi, uhm, dormivo quello e quello, cioè nel senso andavo a dormire prima e poi mi svegliavo comunque tardi, quindi è stato difficile tornare a un ritmo normale.
Mh-mh. Chiaro.
Ehm, e magari o comunque riuscivo a svegliarmi molto prima e e non sapevo quasi che fare, perché non ero abituata, non avevo una routine. Quindi sì, c'ho provato a crearmene una, sai i il classico ti svegli, fai la skincare, uhm, provi a fare la colazione, uhm, però è stato molto destabilizzante. E tuttora non riesco ad avere comunque una routine, uhm, fissa, e, ehm, diciamo standardizzata sempre. Vorrei vorrei averla perché mi rendo conto che quello aiuta anche solo mentalmente a dare un po' un'abitudine, uno schema, una costanza, uhm, e anche <giggles> una sensazione di benessere.
Certo. Certo è comprensibile. Quindi possiamo dire che per una persona che magari ha problemi di sonno cercare di riempire magari quelle quei buchi di orario dove magari non si era abituato effettivamente a fare nulla, perché si utilizzava per riposare, può portare dei benefici, nel senso può effettivamente migliorare il il sonno perché comunque sai che la tua mattinata sarà impegnata e quindi il poter essere attivo la mattina poi permette di essere ripos diciamo stanchi la sera per poter dormire, no, quindi avere una routine, uhm, piena diciamo.
Sì. Anche se da persona abituata a fare la maggior parte delle cose di sera, quando poi provo andare a dormire presto, mi sento quasi in colpa pensando tutto quello che che avrei potuto fare. Non so se ha senso questa cosa.
Certo. <chuckles> No, no, sì, sì assol su assolutamente ha senso.
E quindi no non la prendo sempre molto bene, magari mi metto nel letto presto però poi, uhm, riesco a convincermi che: "Va bene, posso dormire, posso stare tranquilla". Uhm, uhm, comunque dopo che passa un bel po' di tempo quindi torniamo sempre un po' lì. E poi penso che uno dei problemi anche del del mio sonno sia che, uhm, non mi do appunto proprio perché, proprio biologicamente mi attivo la sera, ehm, non mi do il tempo di rilassarmi prima di dormire e quindi è normale che poi il mio sonno non sia così tanto riposante.
Chiaro. Mh-mh. Comprensibile. Sì, perché c'è comunque, diciamo, un eccesso di energia durante quelle ore; ma proprio per questo pensi che nel momento in cui c'è un problema del genere è importante per comunque tenere sempre, uhm, a bada quella che è la crescita personale e quindi cercare di essere sempre positivo, uhm, rivolgersi magari a uno specialista o comunque una clinica del sonno in questo caso?
Eh, non lo so, non ci ho mai pensato, in realtà non sapevo nemmeno che esistessero. Uhm, non ci ho mai pensato perché poi, mhmm, non l'ho mai vista in maniera così tragica, forse anche perché sono abbastanza giovane quindi alla fine, uhm, non non incide tantissimo, ehm, e non ho grandi responsabilità, che ne so, come i figli e o altro
Certo. Certo, comprensibile.
uhm, quindi non me ne sono mai interessata più di tanto, certo ho sempre provato a, uhm, fare quello che è meglio proprio per il mio benessere psicofisico, però no non sono mai arrivata a valutare queste opzioni onestamente.
Mh-mh. Certo, uhm
Ma anche perché scusami, io anche perché io non è che soffro di insonnia o o di queste cose che sono proprio, non so se si possono definire no, non sono malattie comunque sono disturbi vi del sonno eccetera, non non soffro di disturbi del sonno, sono semplicemente un po' sfasata ecco, come orologio, ehm, biologico giornaliero.
prima sì, sì. Ah, okay. Beh, diciamo che comunque le cliniche aiutano anche a ripristinare questi ritmi. Non sono diciamo non non aiutano soltanto la problematica magari dato da un disagio, un trauma, uno stress o qualsiasi cosa possa scaturire questa cosa. Diciamo che aiutano proprio a sistemare l'abitudine, ecco.
Ah, non lo sapevo.
Uhm, secondo te le persone in generale, diciamo la nostra società, è a conoscenza di questo problema? Di, uhm, queste persone che magari, uhm, più che problema di questa situazione perché alla fine non è un problema ma semplicemente un modo, no, cioè un modo di essere o comunque di av è è una necessità fisica, una capacità fisica nell'esprimersi la sera. Ehm, secondo te la società si sta riuscendo ad adatta adattare a questa cosa o comunque, proprio perché la gente tendenzialmente hanno routine di mattina, allora diciamo che questo gruppo di persone in qualche modo rimane isolato e l diciamo non la la società non fa nulla a riguardo?
Dici se, uhm, si sta diventando più inclusivi verso i gufi notturni, come me?
Sì.
Uhm uhm, no non lo so in realtà, non non so penso che il mondo sia abbastanza variegato, quindi, uhm, esistono tante nicchie di persone che volenti o nolenti, quindi o proprio per, ehm, biologia oppure proprio per lavoro, ehm, mhmm, devono avere, ehm, ritmi opposti quindi pensa a chi lavora nei night club, appunto nei fast food H24, come me ai tempi, eccetera, eccetera; uhm, guardie notturne quindi, mhmm, ci sta <giggles> anche quella quella controparte. Uhm, però, uhm, per esempio comunque non è che, mhmm, al di fuori di questi lavori, ehm, non non s mhmm, cioè, come posso spiegarmi, ehm, non è che si estende il periodo di vita della giornata di vita anche, uhm, di sera anche per le persone più notturne; nel senso, sì, sono aperti i fast food di notte e non tutti; sì, è aperto lo strip club per esempio, ma non è che ci sta il supermercato, non è che ci sta ma non dico di notte che ne so le 4 del mattino, anche se esistesse, per esempio in Giappone è H24.
Certo, cer Mh-mh. Certo. Beh, sì.
Ehm, non ci sta, che ne so, uhm, il lì anche il solo il bar aperto troppo tardi, quindi a questo a volte è anche un problema per le uscite. Ehm, quindi i, ehm ti direi nì, cioè a metà. Non penso che sia riconosciuto come una particolare problema da prendere in considerazione.
Chiaro, chiaro, chiaro. Okay è chiaro. Per concludere avresti un consiglio da dare a una persona che magari, ha la tua stessa vive la tua stessa situazione?
Eh, ehm, concentrati più di quello che faccio io su, uhm, provare a rilassare il cervello e a spegnerlo prima di andare a dormire perché fidati che la qualità del sogno ehm, del sonno scusami, migliorerà, ehm, e ti sentirai anche più riposato e forse riuscirai a svegliarti un po' prima con con maggiore voglia di affrontare la la giornata; perché appunto sulla mia pelle vedo che è un problema questo di di essere troppo attivi e quando ci si addormenta.
Certo, io ti ringrazio per aver condiviso questa storia e sicuramente, mi ha dato tanti spunti, ti ringrazio.
No, ti ringrazio io per avermi ascoltata e per avermi dato possibilità di condividere la mia storia.
Grazie, alla prossima.